नहीं लेदर बॉल से नहीं खेलता था मैं, ड्यूस की जो बॉल आती है वो वो वाली बॉल से खेलता था मैं।
अ, जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है जी। मैं तो दोनों बॉल से खेला हूँ। मैं कॉलेज के दिनों में लेदर बॉल से भी खेला हूँ, और वैसे जो जनरली हम खेलते हैं घरों पे खेलते हैं और अ, ग्राउंड में खेलते हैं वो हम टेनिस बॉल की जो है वो खेलते हैं। जो सिक्सर की बॉल हम बोलते हैं। जी, जी, जी।
हुँ। अच्छा।
और देखा जाए तो जो जो टेनिस बॉल है, उससे खेलना थोड़ा ईज़ी रहता है पर लेदर बॉल से जो खेलने के लिए मतलब बहुत हमें, सुरक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा हाँ, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट और फुटबॉल में कौन-सा ज़्यादा रोमांचक खेल है?
वैसे देखा जाए तो, मेरे मेरे, मेरे को तो क क्रिकेट जो है वो ज़्यादा रोमांचक लगता है। क्योंकि मेरा जो शुरू से ही मैं क्रिकेट से जुड़ा हूँ, मैं शुरू से ही मैच देखता आ रहा हूँ मैं शुरू से जो है क्रिकेट खेलते आ रहें। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट जो है वो मेरे अ, ज़्यादा रोमांचित है, क्योंकि हम दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ जो भी है खेलना, ठीक है वो मतलब मज़ा आता।
आपको ज़्यादा बेहतर खेलने में क्या ल क्रिकेट। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, आती है। हुँ। ओके हुँ, मैं भी क्रिकेट को खेलना ज़्यादा रोमांचक मानता हूँ। ये ब क्रिकेट खेल क्रिकेट एक तो ब अ, उ उसमें है कि हमें
जी, जी, जी।
जब जब सिक्स और फोर लगते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। ऐसे है कि उसमें हुँ, हुँ।
जी, जी, जी। जी, ज़्यादा मज़ा आता है। जी, जी।
जब हम रन्स ज़्यादा बनाते हैं, जब हमें अ, शाबाशियाँ मिलती हैं तो, बहुत-बहुत अच्छा लगता है।
जी। जी, जी वैसे मैं तो बॉलिंग भी कर लेता हूँ मैं। मैं ज़्यादा स्पिन प्रेफ़र करता हूँ। मैं तेज़ गेंदबाज़ी भी कर लेता हूँ पर मैं ज़्यादा तेज़ गेंदबाज़ी नहीं कर सकता फिर जो मेरे द दर्द होने भी लग जाता है ए चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। जी, जी। तो
वही। हाँ, हाँ। नहीं, तो मैं जब बचपन में बचपन में मैं भी बहुत तेज बॉल करता था क्योंकि अ, इसलिए तेज़ करता था क्योंकि मुझसे बॉलिंग नहीं होती थी। वो थ्रो बॉल जो नहीं होती।
<chuckles> सही जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ।
बहुत मैं थ्रो थ्रो करता था तो बहुत तेज़ तो, क्या होता था कि मैं वो हमें बॉलिंग को बॉलिंग का मौका ही नहीं दिया जाता था। तो धीरे-धीरे मैं फिर उसको सीखा। फिर फिर मैं तो उसके बाद जब मैं बॉलिंग किया
<chuckles> अच्छा। ठीक ठीक है।
तो थोड़ा मैं स्लो मेरे मेरे बॉलिंग करने का वो स्पी हो गया। <clears throat> तब से मैं कभी-कभी बॉलिंग कर लेता हूँ।
जी, जी। मैं तो जी, जी, जी। अब मैं जब टेनिस बॉल से के बॉल करता तो मैं फ़ास्ट नहीं करता था। पर जब लेदर बॉल पे शिफ्ट हुआ तो उसमें स्विंग, और स्विंग और सीम का भी सीन आ गया था। तो इसलिए मेरे को वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा बॉल को स्विंग कराना, तो इसलिए मैं जो है वो स्पिन पे ही जो आ गया था। और अभी भी मैं जो है बॉल को मतलब स्पिन, लेग स्पिन हो गया ऑफ़ स्पिन हो गया, ये ही मैं करवाना प्रेफ़र करता हूँ और बैटिंग से ज़्यादा मैं बॉलिंग में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है।
हुँ, हुँ, हुँ।

जी, जी, जी, अगर देखा जाए तो जो फुटबॉल है, उसमें चोट लगने के भी मतलब आसार ज़्यादा रहते हैं, जितने भी ट क्योंकि उसमें फुटबॉल में दौड़ना बहुत पड़ता है, और गिरने के भी चांससेज़ वो रहते हैं कि गिर भी जाते हैं कई बार और गलती से कोई किक मार दे, तो वो भी चोट लगने का तो खतरा रहता ही है।
लेकिन जैसे हुँ, हुँ।
और क्रिकेट का देखा जाए तो उसमें, चोट लगने के तो आसार उसमें भी होते हैं पर थकावट उसमें कम होती है। क्योंकि उसमें हमें हमें तो बस बैठ के उ एक एक ही जगह पे खेला रहता है, और अगर बॉलिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं, फील्डिंग में जितना नेधन नहीं लगता।
अम उम, क्रिकेट अ, हाँ, जित अगर फुटबॉल में आपका मन ज़्यादा है तो अ, आप हाँ, बिना थकावट के बिल्कुल खेल सकते हैं। अगर आप क्रिकेट में मन लग रहा है आपको तो आप वो वो गेम भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा और आप उसमें जिसमें आप ज़्यादा एन्जॉय करेंगे उसमें बिल्कुल थकावट नहीं होती है।
जी, जी। जी, जी। जी, जी, सही बात है।
जैसे आप जैसे क्रिकेट हो गया क्रिकेट में अ उम, क्रिकेट में भी टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फुटबॉल में भी टीम वर्क की ज़्यादा जी
जी, जी, जी। मेरे हिसाब से जो फुटबॉल है उसमें टीम वर्क का ज़्यादा रोल रहता है।
हाँ, हाँ।
क्योंकि हमें उसमें जो है फुटबॉल में हमें कि जिसको भी बॉल पास करनी रहती है उसको हमें मतलब इशारा करना पड़ता है और हमें टीम में खेलना पड़ता है गोल के लिए।
हाँ, वहाँ हाँ, जब हब ये फुटबॉल फुटबॉल में तो बी सारी टीम एक साथ खेलते हैं और अ, क्रिकेट में या तो कोई बैटिंग कर रहा होता है या बॉलिंग कर रहे होते और फील्डिंग कर रहा था। अलग-अलग मतलब सबका अलग-अलग काम होता है, तो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
हुँ। हाँ, हाँ। <clears throat> हाँ। जी। जी, हुँ, हुँ। हाँ, तो क्रिकेट हाँ, उम, क्रिकेट हाँ, टीम वर्क ही जो लिन क्रिकेट में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अ, टीम वर्क की ज़रूरत होती है। इसमें आप जैसे फील्डिंग कर रहे हैं, तो आपको हर प्लेयर के पास ध्यान रखना होगा कि अ
जी, जी, जी। जी, जी।
<clears throat> कि जो ब बॉलर जो होता है उनको ध्यान रखना होता है कि कौन-सा प्लेयर किस किस बॉ किस बाउंड्री पे खड़ा है।
जी, जी, जी। किस प्लोंट पे खड़ा है। जी, जी, सही बात।
हाँ, अगर वो थोड़ा भी मिसमैच होता है
जी, जी, और शारीरिक फिटनेस के लिए तो मैं मेरे फुटबॉल ही जो है, वो सबसे अ, बेहतर है कि स्टैमिना और जो है कार्डियो वो पूरे मैच के दौरान खिलाड़ी को दौड़ते रहना पड़ता है कि जिससे दिल और फेफड़े की जो है क्षमता बढ़ती है।
जी, जी, जी।

और वैसे मैं बैटिंग भी कर लेता मैं ऑलराउंडर हूँ पर मेरे को बॉलिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है।
अच्छा, <clears throat> तो अ फुटबॉल हमें लगा है कि वो ज़्यादा मतलब शारीरिक फ़िटनेस के लिए वो ज़्यादा बेहतर क्योंकि उसमें हम दौड़ पाते हैं। हाँ, हमारी जो ए, द दौड़ने की स्टेमिना है वो बढ़ती है और हमारा फिज़िकल फ़िटनेस भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्रिकेट में ज़्यादा ज़्यादा हम दौ दौर भाग नहीं कर पाते जब हमारी फ़ील्डिंग होती है तभी हम उसमें अ, दौड़ते हैं या फिर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
बॉलिंग करते वक़्त हमें थोड़ा उसमें अ, शारीरिक फ़िटनेस थोड़ी हो पाती है मतलब उसमें कम लेकिन बॉल से ज़्यादा हो
जी, जी, जी। जी, जी, सही बानने
हुँ, जी।
वैसे मैंने आपने लास्ट टाइम फुटबॉल कब खेला था?
मैं फुटबॉल लास्ट टाइम 2 4 साल हो गए, 4 साल पहले मैं फुटबॉल खेला था जब अभी तो मैं कहीं और रह रहा हूँ लेकिन जब मैं घर गया था तब दोस्तों ने बोला था, "चलो फुटबॉल खेलें" तो मैं गया था वहाँ फुटबॉल खेलने।
ठीक है। ठीक होते हैं। मेरे को भी बहुत टाइम हो गया फुटबॉल खेले मैं जब
अब वैसे अम, वैसे मुझे फुटबॉल का रोल रूल ज़्यादा पसंद ना मतलब ज़्यादा पता नहीं है क रूल
मेरे को भी सेम मेरे को भी फुटबॉल के बार इतना ज़्यादा पता नहीं मैं एक बार इसे पास के गाँव पे गाँव पे गया था दोस्त के साथ, तो वहाँ पे जो है सब लोग फुटबॉल खेल रहे तो कम पड़ रहे थे खिलाड़ी तो मेरे को बोले चलो आप भी आ जाओ खेलते हैं तो मेरे को बो मेरे पास बॉल तो कभी आई नहीं दौड़-दौड़ दौड़ता ही रह गया उस गेम में।
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।
उसमें तो थकावट भी बहुत ज़्यादा आता है खेलने में।
हुँ। उम, जी। फुटबॉल में मुझे लगता है सिर्फ़ ग गोल करने पे ज़्यादा लोग फ़ोकस करते हैं और टीम वर्क तो हो ही नहीं पाती है।
फ़ोकस करते हैं जी, जी। जी, जी। मैंने बहुत बंदों को देखा है जो मतलब अपनी इंडिविजुअल गेम खेलते हैं मतलब अपने पास ही बॉल होती है किसी को पास नहीं देना करते और जो फुटबॉल गेम है वो एक टीम वर्क का गेम है। उसने जो है टीम वर्क ज़्यादा इम्पॉर्ट जी, जी, जी।
अ, जी, हाँ जी, <clears throat> हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, टीम वर्क का गेम अ, लेकिन लेकिन जब हम घरेलू फ़िर खेलते हैं तब उसमें टीम वर्क तो लोग क खेलते ही नहीं हैं, उसमें क्या करते हैं अपना अ, सब एक दूस अपनी ही टीम से बॉल ले लेके और गोल करने की सोचते हैं, <chuckles> लड़ भी लेते हैं इसमें सबका एक-दूसरे से।
जी, उसमें नहीं खेलते, जी, जी, जी। <chuckles> जी, जी सही बात। जी, जी, जी। और क्रिकेट में देखा जाए तो क्रिकेट में तो लो अच्छा अच्छे से खेलते हैं सब जो भी हैं।
हुँ।
उसमें इतना नहीं होता रणनीति उसमे भी चलो बनानी पड़ती है। ह हर खिलाड़ी की अपनी-अपनी परफॉर्मेंस अलग-अलग होती है पर जो क्रिकेट में भी टीम वर्क की मतलब ज़रूरत होती है।
हाँ, हाँ, क्रिकेट में अ, टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे हमारे इंडियन कि क्रिकेट टीम में अभी टीम वर्क बहुत ज़्यादा
हुँ, हुँ।
बेहतर है इसी की वज़ह से हम ज़्यादातर मैच जीत पा रहे हैं।
जी, जी, वह बात कैसे रहें